Beau beaucoup beaucoup de d'accords barrés, beaucoup de choses comme ça?
Heu, des barrés ou toutes sortes d'accords, en fait. Mais en fait, c'est pas des accords qu'on va avoir dans la musique folk, par exemple, avec les accords un peu simples, heu, tu sais, en haut du manche? C'est plus des accords, hein, un peu jazzy si j'ose dire, <chuckles> tu vois? Alors que c'est ça sonne pas jazz dans dans la samba, mais c'est des accords un peu, un peu enrichis.
Ouais. D'accord, d'accord. Beaucoup d'accord en en 7e, en 9e, des choses comme ça?
Ouais, en ouais. Mmh, des accords un peu enrichis avec des des couleurs, heu, des couleurs, heu, des couleurs plus poussées comme la mineur 6, heu, la majeure 7, heu, des accords comme ça, qui sont un peu un peu plus «jazzy» entre guillemets. Ouais.
D'accord. OK et tu as tu as jamais, heu, tu as jamais eu une espèce d'appétence pour, heu, peut-être la guitare électrique justement, heu, changer un peu du si?
Si si, si, ouais. En fait, moi, j'ai j'ai commencé avec la guitare électrique, heu, j'ai commencé avec la guitare électrique. Moi, je je viens du rock à la ba enfin je viens, j'ai commencé avec le rock, j'écoute toujours du rock. Je dis rock, c'est assez large, mais heu, un peu rock métal, quoi, pour, heu, pour faire simple et heu, j'ai eu une guitare électrique- électrique pendant très longtemps, heu, j'ai joué, joué de la funk, du reggae, un peu de métal aussi, vraiment quand j'ai commencé ouais. Mais ça fait un moment que j'en ai pas fait. J'y reviendrai un jour, mais heu, chaque chose en son temps. C'est dur de tout faire, en fait, ouais.
OK. Mmh mh. Super. OK. <chuckles> Oui, bah oui, oui, il y a t il y a tellement de choses à faire que c'est un peu compliqué. Est-ce que une chanson comme ça qui est autant chargée pour toi, heu, très nostalgique, heu, est-ce qu'à un moment quand on la joue, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté du rideau, est-ce qu'elle perd pas un peu sa magie, un peu comme si on regardait le making-of d'un film et que tout d'un coup, ben en fait, quand on le re-regarde on voit les fonds verts, on se dit: «Tiens, là il doit y avoir un bonhomme vert qui qui tient ça en l'air». Heu, est-ce qu'il y a pas un peu ça mine de rien pour un musicien?
Exactement, ouais. Mmh. Heu alors, ça peut faire ça si on a une fois que l'on l'a joué beaucoup, une fois que l'on a vraiment décortiqué dans tous les sens, que on l'a joué 50 fois dans un laps de temps assez court. Oui, on ne retrouve pas on à chaque fois le frisson du début, mais c'est pour ça que c'est bien des fois de la laisser un peu de côté quand on la retrouve la chanson. Ouais et là, on retrouve un peu, on la redécouvre. C'est un peu comme tout, hein, en fait, c'est comme une, heu, comme de la nourriture, tu vois? Un plat que tu as pas mangé depuis longtemps, tu ça explose de saveur, ou une personne que tu as pas eu plus longtemps, ben, en fait, si tu veux, c'est ça fait hyper plaisir, heu, tu vois, c'est c'est un peu le même principe. Donc c'est bien des fois de laisser des des laps de temps récupérer de la fraîcheur.
Mmh mh. Ouais de la revenir, o ouais. Tu as Ouais histoire de voilà de de récupérer un petit peu et de pas s'en dégoûter ouais de pas s'en dégoûter. Heu, en un mot très rapidement, tu as tu es déjà allé la voir en en live, en concert?
Exactement.